Oye, fíjate que últimamente, he estado teniendo un problemilla, am, a ver si tú quizá me puedes llegar a dar un consejo, porque la verdad es que últimamente me cuesta, pues, reducir las distracciones que tengo como para enfocarme en lo que realmente tengo que hacer durante el día. Ah, no sé, o sea, por ejemplo, yo tengo que trabajar, es estoy trabajando aquí en casa, pero pues, últimamente me distraigo <chuckles> bastante justo previo a empezar a trabajar. Y pues, esto me dificulta, ¿no? Porque, al final, al no tener como horarios fijos y eso, pues, digamos que la procrastinación es un poco más bueno, está más a mi alcance, ¿sabes? Que si tuviera, pues, algún horario fijo o algo así, entonces precisamente este tema de las distracciones, eh, pues, me lleva a un punto en el que ya llega a ser tarde en el día y yo no he empezado, ni siquiera a trabajar, o incluso empiezo a trabajar y por voltear a ver, no sé, quizá el celular, eh, pues, totalmente <chuckles> me pongo a hacer otra cosa en lugar de, pues sí, ¿no? Mantener mi atención en algo que tengo que hacer, en lo que sé que son mis responsabilidades, o incluso, eh, pues, vaya, no solamente tengo que hacer el trabajo, ¿no? Sino también tengo que limpiar la casa y eso, y y básicamente las distracciones están todo el momen todo el tiempo ahí. Entonces, pues, en cualquier momento, mm, agarro cualquier <chuckles> tipo de distractor y y me pierdo totalmente en el en el tiempo que tengo que emplear para, pues, ser más productivo, digamos, ujú.
Para trabajar. <chuckles> Pero, ¿tú consideras que eres una persona que se distrae con facilidad, o justamente, porque el es algo más accesible, más abierto en horarios, te te es más fácil distraerte estando en tu casa?
Sí, creo que, eh, no no soy una persona que se distraiga fácil, hasta al menos hace un poco de tiempo, hace como aproximadamente un par de meses, eh, que fue como empecé a regularizar muchísimo el tema de trabajar justo desde casa. Entonces sí, creo que ha sido, hasta <chuckles> como mi perdición el el tener tan al alcance, pues, ya sea la tele, eh, mi celular, todo eso, o sea, al final, am, pues, este este tiempo trabajando aquí en casa sí me ha llegado como a potenciar muchísimo el tema de que me distraigo fácilmente.
Sí, total. Ah, como que, ¿era tu primera vez trabajando desde casa? ¿O ya habías tenido experiencia previa y fue diferente?
Fíjate que no, ya había tenido experiencias previas, pero, principalmente con horarios donde sí me tenía que conectar a cierta hora, y vaya, no era como tan f tan propio el gestionar las tareas que tenía que hacer. Ahorita, como tengo, pues, digamos, un negocio independiente de de diseño digital, pues, yo decido a qué horas trabajo, cuánto tiempo, todo eso, ¿no? Eso está bajo mi control, entonces, eh, pues <chuckles> precisamente creo que eso en particular, no es tanto el tema del de trabajar en casa, sino la modalidad que tengo yo como de pues, esa libertad en decidir, cuánto tiempo trabajo, cuándo trabajo y todo eso, pues sí, siento que eso es lo que me ha llevado como a este punto.
Ya, como que es algo nuevo, es que también es esta parte en la que después de decirlo de cierta forma, llevas mucho tiempo como godín también, como amarrado a un horario, también es difícil ya hacerte cargo tú de de tus horarios. Es como un niño, es como un adolescente cuando le prohíben salir, cuando los papás están muy enfocados en: "¿Cuándo llegas, cuándo sales?". Cuando ya le dan la libertad, esta persona se aloca <laughs> se aloca y de repente se le zafa, como que no encuentras el punto medio, es como ya ir de extremo a extremo, pero, cuando ya te das cuenta que te distrajiste, ¿qué qué haces? O sea, ¿te vuelves a enfocar? o dices pues, ya, o eres como esta persona de que empiezo a las 2, pero, ya te distrajiste, ya son 2:30, Ah, pues, empiezo a las 3, ¿o qué? ¿Qué es lo que haces? Te das, ¿sí te das cuenta rápido o ya pasa tiempo?
Jum, sí. Sí. No, ya pasa totalmente bastante tiempo. <chuckles> La verdad es que luego, eh, pues, no sé, en ese ejemplo, ¿no? Que que iba a empezar a trabajar a las 2, termino empezando hasta como a las 3 o 4, porque, sí voy como posponiéndolo, ¿no? Es como de, ay, ya me ya me tardé mucho, pero pues, bueno, no pasa nada por unos 5, minutos más, ¿no? Eh, y así me voy, <chuckles> pues, adelantando y avanzando, y avanzando en el día hasta que si llega un punto en donde sí me siento como muy culpable de saber que ya, eh, pude haber adelantado algo, pero, al final no lo he hecho. Y realmente no, es como que no termine mi trabajo, creo que también ese es un tema que al final yo sé que si no lo hago en 1, hora, pues, lo puedo hacer en en otra y al final termino mi trabajo, ¿sabes? Pero, lo que sí he notado es que ya la termino hasta altas horas de la noche, porque, precisamente, lo que puede haber hecho durante la tarde lo termino empezando ya hasta que va a terminar el día y pues, de ahí pues, me duermo tarde, eh, pues, empiezo como a procrastinar muchísimo en esa en esa parte, entonces, sí no tengo un control.
Sí, es como esta parte, lo que dices de que, también tienes que aprender a autorregularte tú. Por ejemplo, ah, ¿tienes un horario? O en tu ideal, tú quie te organizas como en tu mente de que: "Ah me levanto o hago esto y esto". Q q ¿o lo tienes materializado? ¿Has como hecho cierto horario para regular o es cuando ya te entre la motivación?
Ah, sinceramente, eh, es es un poco de ambas. La verdad es que siempre trato como de adelantar cosas, especialmente técnicas, por por mi tipo de trabajo, eh, yo me enfoco mucho en lo creativo, pero claro, hay cosas muy técnicas que se tienen que ir adelantando. Ah, entonces normalmente cuando me fijo un horario es para trabajar en esas cosas, digamos un poco más lineales, un poco más, eh, tediosas, ¿no? De hacer, y sí trato de que el enfoque creativo solamente lo tome en el momento en el que me estoy sintiendo como pues sí, ¿no? Esa creatividad, ese momento de inspiración. Porque pues sí hacerlo en un eh, hacerlo sin estar en ese modo, la verdad es que es un poco difícil, al final termino sin hacer nada, o lo termino haciendo forzado, entonces sí, trato de de ese enfoque creativo en en particular, sí dividirlo mucho y solamente hacerlo cuando me sienta como inspirado. Pero sí la realidad es que también tengo, pues, digamos, un trabajo un poco más tedioso que podría llegar a adelantar y no lo hago pre pues precisamente por este tema de la procrastinación.
<laughs> Sí, es como que algo muy complicado que les pasa a todos que de repente, uh, ya se distrajo como que es difícil agarrar la pala, por así <chuckles> decirlo, y ponerse a trabajar en lo que tienes que trabajar. Pero, por ejemplo, ya ya dio curiosidad, ¿cómo es tu día? ¿Cómo? Describe cómo es tu día. ¿Te levantas a tal hora? ¿Te levantas temprano, haces de comer, empiezas con cierto trabajo? ¿Y a qué hora te acuestas? ¿Cómo es una rutina diaria para ti?
<laughs> Sí. Ah, mira, pues, últimamente, como te digo que <laughs> siempre pospongo el trabajo, pues, al final termino durmiendo tarde y por ende, levantándome un poco más tarde. Entonces, me levanto normalmente como a las 10, 11, de la mañana, ah, mm, a partir de ahí, eh, pues, lo primero, ¿no? El el sacar a mis perros, eh, darles de comer y todo eso que, también ya están como acostumbrados a mi misma rutina, ah, mm, después de ahí limpio un poco la casa, me hago quizá algo de desayunar y empiezo a trabajar, eh, bueno, en lo ideal, ¿no? <chuckles> Empezaré a trabajar como por la 1 o 2, de la tarde y pues, de ahí normalmente suelo trabajar como unas 8 o 10, horas, dependiendo igual de de qué tanto tenga que que llegar a avanzar. Pero, si por ejemplo, em, pospongo, ¿no?, este, tema por estar procrastinando, por estar en alguna distracción, ah, luego empiezo a trabajar hasta como por las 8, de la noche, ¿sabes, y qué es lo que normalmente me pasa? Que ya últimamente trabajo mucho de noche porque, durante ese, eh, tiempo, pues, me la pasé haciendo otras cosas o de repente que me distraje o cualquier cosa así, eh, y pues, por ende termino durmiéndome como hasta por las 4 o 5, de la mañana en ocasiones.
Sí, sí, sí, es como que este ciclo vicioso en el que agarras cachitos de, tu sueño, por ejemplo, te duermes a las 4 de la mañana para acabar el trabajo que podías hacer en temprano y y eso se consume en la mañana. Porque si te duermes a las 4 es casi imposible que te pares a las 8 o a las a las 9. Es como que muy difícil porque estás agarrando horas de sueño y en consecuencia te paras tarde, es este ciclo vicioso. Dormirse tarde, te levantas tarde. No sé si has intentado alguna técnica como para regular de nuevo tu sueño. Hay algunas personas, no es recomendable, pero hay personas que lo que hacen es quedarse despiertos totalmente un día para que ya, recuperen el sueño y a las 8 de la noche 9, 10 ya están muertos, muertos, muertos y van a la cama y ya se pueden parar temprano y así recuperan el ciclo. Hay personas contrarias que se duermen, se fuerzan realmente a dormir para recuperar el ciclo. Pero n no, no sabría, o sea, no sabría decir si tú has tratado alguna de estas técnicas o lo ha pasado por tu cabeza o si te has dado cuenta que es un ciclo vicioso.
<chuckles> Sí. <chuckles> No, sí, to drama me doy cuenta de que es ese círculo vicioso y y hasta me genera como que esa tipo de frustración, ¿no? Porque, precisamente sé cuál es el error, sé que es lo que se tendría que hacer, pero pues vaya, eh, siempre termino por caer de nuevo, pero, eh, sinceramente, creo que la primera opción de quedarme despierto hasta tarde no la había planteado, no la no me había, eh, como propuesto ese tipo de técnica, porque realmente lo que sí he hecho es, pues esa segunda opción, ¿no? De intentar forzarme a dormir, pero ciertamente pues no funciona, ¿no? Sí, lo he intentado constantemente.
Ajá, te quedas en la cama y nomás no puedes cerrar los ojos y ya pasaron 3 horas y dices: "Duérmete, duérmete". Pero nada.
Sí, sí, sí, sí, exacto. Entonces hasta luego me frustra un poco, pero creo que podría intentar con la con la primera opción justo de forzarme a no dormir. Ah, creo que llevo un poco de ventaja en eso, entonces, pues quizás si se acumula el sueño po durante todo un día, pues probablemente pueda llegar a regularme.
Sí, totalmente. Oh, yo recomendaría que, si bien tienes como esta idea general de cómo va a ser tu día, no está materializada físicamente. Cuando algo está ya materializado de de cierta forma, algunas personas les ayuda para enfocarse totalmente, ponerte ahí en en en calendario o o tu día a día en el refri. No que todo está totalmente controlado, pero sí te abre panorama de que ahí está, tienes que seguir ese reloj como cuando trabajabas en ciertas empresas tenías que hacer check-in, check-out de cuando salías, start shift o darte logout de lo que sea, como que son cosas que ayudan a mantener tu mente enfocada y así a no perder el tiempo, porque muchas veces esos espacios de tiempo de que ah, me voy a dar mi break de 30 minutos se vuelven 2 horas o voy a empezar en 15, se vuelve otra hora, son cosas que, a veces, te detienen y, precisamente, terminas agotado y trabajando a horas un poquito preocupantes un poquito extremas a las 4:30 de la mañana. Eres precisamente ese meme de cuando tus padres se están levantando a las 7:00, tú apenas te vas a dormir. Y <chuckles> sí puede puede causarte ah, piensa lo que es como lo mejor para tu salud, porque a la larga, también te puede dar desgaste físico, te puede, mm, volver una persona irritable, como tienes el tienes todo trasnochado por de forma como vampírica puede afectarte en tu salud.
Ujú. <giggles> <chuckles> Sí, justo. Ujú. Sí, totalmente, y creo que algo que mencionaste me hizo muchísimo sentido y la verdad, no me había puesto como a pensarlo, que es justo este tema de los horarios, eh, Godínez, por así decirlo. Ah, realmente, eh, pues, en su momento, pues, obviamente como que te frustran un poquito tener que conectarte exacto y bla, bla, bla, pero, ya estando en esta otra situación, creo que totalmente entiendo el por qué, ¿no? Entonces, justo creo que que si antes era como muy efectivo y me ayudaba como a regularizar mi trabajo, eh, pues sí, coincido contigo en el que tener pues ese control de tiempo, ese control de horas en específicas en las que voy a ser efectivo, en las que voy a ser productivo, ah, creo que creo que me ayuda como a restablecer esto que tenía cuando pues trabajaba en en horarios así, incluso estando desde casa, pero vaya, sí sí tenía un control muchísimo más marcado, am, incluso, pues, era un poquito más complicado que me distrajera porque, pues yo sabía, ¿no? Qué qué tiempos tenía, cuáles tiempos podía llegar a tener libres y todo. Entonces sí, creo que totalmente voy a hacer ambas ambos consejos que me diste, creo que son muy buenos, tanto el de intentar regular mi ciclo de sueño, como el tema de, pues, establecerme horarios, y y pues, vaya a ser un poquito más estricto conmigo porque sí, realmente, pues tengo, eh eh, bueno, siempre saco la chamba, pero, pues vale, se puede hacer mejor, ¿no?
Sí, vas a ver que te va a ir súper bien, em, realmente lo disfruté, fue un gusto hablar contigo. Hasta luego.
Hasta luego.